Iya, benar sih, enggak 100% itu menggantikan proses tradisional, kalau menurutku ya hmm.
Iya, betul.
Setuju setuju.
Memang aku juga merasakan, eee, butuh eee, ada guru secara fisik, ya.
Hmm.
Biar semangat, kadang-kadang kalau hanya sama laptop, atau sama HP saja kita jadi bingung. <chuckles>
Iya. Iya, aku tuh inget banget ya Mas, zaman aku punya guru beneran, guru fisik gitu ya. Beliau itu suka cerita, gitu ya. Itu di luar dari textbook gitu, dari buku gitu. Dan cerita beliau itu kenapa?
Iya. Ah, itu. Iya. Waktu istirahat atau Itu, waktu istirahat atau
Pada sih di kelas di kelas. Jadi misalkan guru sejarah nih ya, guru sejarah. Jadi, eee, cara penyampaian beliau itu yang bercerita tadi itu, kelihatan menarik gitu ya. Jadi, eee, cepat nangkep daripada kita baca textbook atau ya tadi ya, kita pakai kecerdasan buatan, karena lebih nempel.
Oh oh. Oh, iya. Heeh. Iya. Mungkin beliau juga masuk oh mungkin beliau juga masuk memasukkan pengalaman pengalamannya juga mungkin.
Hmm. Iya, seperti itu. Jadi hmm, inspiratif ya, inspirasinya itu
Oh, iya iya. Iya inspiratif dari satu manusia kan kita menginspirasikan yang lain, gitu kan ya.
Hmm. Nah, itu yang kita enggak dapat dari teknologi kan. Jadi hmm, proses berbagi ilmunya itu loh Mas, yang teknologi itu belum kasih hmm.
Ah, iya. Betul. Kalau sekarang ber Iya kalau sekarang berbagi sama AI

Nah, iya, tapi menurut saya juga tetap ada ininya sih ya, kelebihan dan kekurangannya juga, ya.
Iya, mmm, iya. Itu enggak bisa dipungkiri ya, memang ya.
Mhm. Mhm. Nah kalau menurut Masnya gimana nih kalau ada nggak sih, eee, tadi kan kelebihannya banyak ya kita bahas, nih. Kalau misalnya kekurangannya ya, e apa sih yang masih kurang dari belajar lewat teknologi kali ya dibanding cara tradisional?
Iya. Iya, kelebihannya banyak. Ada 1 hal yang terlihat sangat mencolok ya.
Mhm.
Yaitu ke kurangnya minat belajar.
Mmm. Gimana tuh, Mas?
Jadi karena semua informasi s telah tersedia, jadi kita tidak merasa terasa perjuangan itu sudah hilang. <chuckles>
Oh, terlalu gampang gitu ya, terlalu apa namanya, ah, terlalu mengulik. Mhm.
Iya, betul. Jadi kita pikirnya. Piki pikirnya, eee, kalau orang tua zaman dulu ya, kalau orang tua zaman dulu, karena terbatas, jadi mereka berusaha ya kan.
Iya. Mhm. Bener bener bener banget. Oke, jadi, oke, bener sih, karena kan ada juga tuh ya, penelitian karena kecerdasan buatan, kognisi juga berkurang tuh karena ketik-ketik heeh, dapet tuh hasilnya, gitu ya. Bener sih aku setuju aku setuju banget karena lebih gampang kurang, eee, mendalami ya, kurang tekun untuk menguliknya itu. Karena semua bisa dibikin sekarang dengan kecerdasan buatan. Setuju sih, Mas. Nah, aku mhm. Iya.
Iya. Mhm. Iya manusia jadi malas. Betul. Iya. Iya. Betul. Apa Mbak juga merasakan? eee, apa
Heeh.
minatnya itu menurun atau tetap 100% semangat?
Nah, kalau aku dua, ya. Jadi memang tadi aku bilang, kalau ada interaksi sama manusia itu kadang bikin semangat juga, gitu ya. Kalau misalkan belajar <chuckles> pakai teknologi ya, sama robot gitu ya, sama si kecerdasan buatan tadi contohnya.
Mmm. Nah, itu kan. Iya. Kita seperti ngomong sama tembok kalau diumpamakan.
Mhm. Dan iya sih, lama-lama jenuh kalau aku, Mas, nggak tahu Masnya gimana? <chuckles>
Iya, iya itu betul. Itu memang aku juga merasakan
Bener, ya?